À, ờ, thì từ trước tới nay á, lì xì nó là một cái tiền, gọi là, tiền mừng tuổi, đúng hông nè? Thì cái tiền mừng tuổi tức là, ờ, thông thường á thì người ta sẽ mừng cho em bé, mừng cho những cái em trẻ nhỏ á là với một cái lời chúc là cầu cho em á là mau ăn chóng lớn nè, bước sang một cái tuổi mới thì ngoan ngoãn hơn. Ờ, giống như là một cái tiền mừng cho một cái s cái cái cái bước ngoặt của em, là em đã có thêm một tuổi mới rồi, còn, ờ, ờ, và thêm một cái nữa đó là, ừm, thường là sẽ mừng tuổi cho những người mà lớn tuổi giống như là bà ngoại hoặc bà nội của mình nè, thì với một cái ý nghĩa là, à, chúc bà thật là nhiều sức khỏe và chúc, ơ, bà có thêm một cái tuổi mới, một tuổi thọ mới thì cầu mong là bà có thể sống lâu trăm tuổi ờ, đúng rồi với lại con cháu trong gia đình.
Mừng tuổi, đúng rồi. Ừm. Hiểu, hiểu. <chuckles> Sống lâu trăm tuổi ha, quá hay, quá hay. Ừm, cũng đúng nha, đôi khi, a, nó không phải nằm ở vật chất, đúng hông bạn? Mà nó sẽ mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn, hay quá. Thì, ơ, nhưng bạn ơi bây giờ nè, thì đúng như cái, kiểu, lì xì á, nhưng mà, trẻ con bây giờ lại có cái xu hướng á là khi mà ai đó lì xì lại lật ra, lật ra coi bao nhiêu tiền, và thậm chí là chê luôn, thì bạn thấy sao về cái cái cách hành động như vậy?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Chính xác. Ừm, cái này cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối và nan giải nha, và chúng ta phải thừa nhận là có, chứ không phải không đâu, mà lại còn là rất nhiều em bé như vậy nữa kìa, tức là những cái em bé á, hiện tại á, trong cái thời đại hiện đại bây giờ á, thì, ờ, chúng nó sẽ có ý thức hơn về cái tầm quan trọng của tiền, tụi nó biết là s có tiền là sẽ được đi mua đồ chơi, sẽ đi chơi, đi mua đồ ăn, đúng hông? Cho nên tụi nó biết được cái mệnh giá là bao nhiêu, và tụi nó sẽ đánh giá là, à, cái lượng lì xì này là ít hay nhiều, tụi nó thích hay là không thích, mà tụi nó cũng không có kiềm chế được cảm xúc hay là tụi nó không có giống như là người lớn mình là không có biết tế nhị, không có biết ngại á mà tụi nó sẽ mở ra ngay lập tức và nếu như là đó là số tiền nhỏ đi thì nhiều đứa nó sẽ tỏ thái độ luôn đó.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ít hay nhiều, đúng hông? <chuckles> Hiểu. Ừm, ừm.